O, ayaw din nila, kaso nakyutan kasi sila. Kasi snow na snow, samuyad kasi sila. So, ayun, tinang cute na cute sila, tinanggap nila. <laughs>
Mm. Hmm. <laughs> <laughs> Sabagay kasi bestfriend mo din yan eh, di ba, nakakatanggal ng stress. Parang nagpapasaya din sa 'yo kahit hindi nagsasalita, kinakausap mo, ganiyan. Tsaka yung salubong, yung ramdam mong excited kasi silang makita ka, ganiyan.
Oo. Oo. Oh, totoo yan, totoo yan. Sa'yo ba?
Ako naman kasi ano, ano, ayan, siyempre nagpapasayaya sa 'kin, sa puso ko araw-araw. May alaga naman din ako, alam mo yung hamster?
Ah, oo, yung cute na mini mini daga. <laughs>
Oo, yun, yun. Cute kasi mga daga, ganiyan. Siguro sila rin yung reason ko din kaya minsan parang excited ako umuwi. Ganiyan inii Minsan nga 'pag nandun ako sa trabaho, yung isip ko, "Ano kaya ginagawa nun, okey lang kaya yun?" Parang minsan ganun. Tas gustong-gusto ko yung siyempre kahit maliit sila kasi, ramdam mo na umaano kasi, yung tumatalon-talon, yung ganun. So, parang, ayon, yun ang nagpapasaya sa'kin, yan, yung alaga din. Tapos yung mga usual na ginagawa ko lang din araw-araw, kahit ko simpleng bagay lang din naman. Siguro, sa bahay ko, pagkilos, paglilinis, masaya na ako dun, pagkausap sa pamilya ko, mga kaibigan, oo, masaya na din, ganiyan. Siguro 'pag may times din na ano, kahit sarili ko lang, ang nakakatuwa kasi, naha-handle ko na yung mga emosyon ko, yun din nagpapasaya sa 'kin. Kasi dati hindi eh, kapag ako nalungkot talaga yung emosyon ko grabe magdamdam eh. Ikaw ba 'pag ganiyang emosyon mo, paano mo siya naha-handle para yung kahit may problema tayo paano mo napapasaya sarili mo, ganun?
Oo. Okey. <laughs> Oh, oo nga. Oh. <laughs> Masaya ka na dun? Oo. Mm. Oh Oo. Yung parang iniisip ko nalang talagang mangyayari ito, parang ganun. Wala na akong magagawa. Kasi ako yung tipo na hindi ko pinoproblema yung mga bagay na wala akong control. Parang wala na akong magagawa eh. So, parang tinatanggap ko nalang yung mabilis. Kasi kahit ano pang pagmamaktol ko, andiyan na yan. So, wala, ginagawa ko nalang biro ganun, gano'ng level.
Oo. Hmm, okey. Oo. Totoo yan. Totoo. Tama, tama. Parang positibo lang 'no, di ba? Kasi ang ako, dati kasi 'pag naglungkot talaga ako, talagang emosyon ko, ang hirap eh, ang maramdamin kasi ako, ganun. Akala mo tapos na yung mundo, yung ganiyan. Siguro yung mga murang edad, ganiyan, sobra akong maramdamin. Ngayon natutuwa ako, nagpapasaya sa 'kin ngayon kasi masaya ako kasi naha-handle ko na siya, na kahit simpleng bagay lang gawin ko, kahit maglaro lang ako, kausapin ko lang pamilya ko, nawawala na yung problema ko. Tsaka tama ka din na parang yan, o kaya may problema iniisip ko nun, "Hindi ito na 'to eh, may rason ba't nangyari 'to." Yun nalang. So, gawin ko nalang yung bagay para mawala 'to, ganiyan. Pero yung parang mga simpleng bagay na ginagawa mo, nagpapangiti sa 'yo, ano-ano yung mga yun?
Oo. Hmm. Ah, okey. Ooh. Oo. Okey. Ah, okey. Ah. Oo. Totoo naman. Hmm.

Simpleng bagay 'yan yung pagpunta sa SM. May pinupuntahan ako diyan, kung alam mo may Rest N Go na upuan yung nanginginig-nginig 'yan. 'Yan yung gustong-gusto ko talaga. Kasi sa office nagpapasabunot ako para makatulog ako, kaya yan yung tapik ko, sabunot tapos since walang nagsasabunot sa bahay pumupunta ako sa SM para lang matulog dun sa chair na yun ng 2 hours to 3 hours.
Ay, talaga? Oo. <giggles> Okey, oo. Ha. Hmm. Oo. Talaga? Ay, oo nakikita ko 'yon.
Mm.
Ang sarap nga i-try, nakaka-relax talaga.
Sarap siya. <chuckles> Oo. Ah, para sa 'kin kasi naalog yung katawan ko, eh, ta's nakakatulog ako.
Sarap, sabagay. Sabagay toto o nga yung iba do'n, sabi ko, "Parang gusto ko i-try 'to" kasi parang nakaka-relax din talaga siya. Ano yun pati sa likod gano'n or parang sa ulo lang? Or buong katawan?
Sa ulo, likod hanggang buong katawan talaga pati yung legs mo, gano'n.
Ah, talaga? Sabagay, sarap nga i-try, ma-try nga kasi parang gusto ko rin talaga nakikita ko yung mga ganiyan. Iba nga nakakatulog na gano'n.
Oh. Oh, kaso ano magtakip ka lang ng mukha. Oo kasi baka asarin ka ng i <laughs>
Ay, yung mga simpleng gawain mo, hmm, mm. <giggles> O, may iba do'n, pag siyempre napapadaan siyempre pagtulog ka do'n ganiyan, <chuckles> 'di ba? <chuckles> 'Di mo alam na post na yung mga gano'n, 'di ba. Kaya para ano, 'yon siyempre lahat naman tayo may mga simpleng bagay din naman. Naglalaro ka ng mga online games gano'n?
Oh, oo <chuckles> totoo. Totoo.